Aí agora eu estou cansada pra trabalhar, sabe.
Tem uma idade que não precisa você não precisa me contar a tua idade, mas, assim, né, que as pessoas elas podem sair, beber, dançar e no outro dia, tudo bem. Mas daí chega assim, vai chegando a uma idade lá perto dos
É isso que acontece. É. Eu sou uma jovem senhora. É.
É, perto dos 30, as coisas vão mudando, tem pessoas que vão um pouquinho mais dos 30 outra
Ah, não. Eu passei. trinta e oito.
É, já já tu de
É, já é já não é ressaca, é doença já.
É 1 semana pra recuperar, às vezes. <chuckles> Mas ó, é válido porque de vez em quando, né, não tem problema e é faz parte da vida social sair, tomar algum drinque, ainda mais se gosta de uma certa bebida, por que não, né?
<laughs> Hã. É. Eu amo vinho. Nossa, e ontem foi incrível porque foi, assim, eh mas tá vendo eu não descansei, eu saí, eu me cansei mais. Ontem eu fui num restaurante que é maravilhoso, assim, uma amiga tinha me indicado. Aí ele lá, você come comidinhas, aí eu comi uma polenta frita que era maravilho tipo, o negócio derretia na boca de e crocante ao mesmo tem ai, é muito bom. Aí dep
Hum, como tem que ser a polenta, né.
É, só de falar já dá água na boca.
Crocante por fo é, crocante por fora e bem molinha por dentro. Vai.
E eu comi um arancino salgado, eu nunca tinha comido isso na minha vida.
Hum.
Maravilhoso, maravilhoso. E aí depois a gente foi para outro lugar, tomamos um vinho, assim, também, mais um vinho. A gente experimentou um vinho vulcânico, ele tinha gosto de enxofre. Só que eu só provei, assim, pra ver como é que era, mas eu achei muito forte, assim, para beber. Aí a gente comeu uns cogumelos, assim, defumados, nossa, que delícia e uma um marisco também. Assim, foi legal. Você considera isso do descanso? Não, é descanso da mente, né?
Uhum. Uau. Uhum. Não, eh, sim, é uma experiência de sentidos, você experimentou coisas novas, você deixou de pensar no teu você não pensou no teu trabalho em nenhum momento, né.
É.